Hmm. Pero ah, okey lang ako sa gabi, kahit umaga nga ako umuwi ayos lang bihira lang naman akong makaluwas na, hindi kagaya dati nung sa ano pa ako nagta-trabaho uwian. Eh, ngayon naka-ano na ako eh, work-from-home na, kaya, tuwing Sabado, dun ako nakakagala or Linggo.
Oo. Hmm. Oo. Hmm. Ah. Mm, 'di ba yun nga eh, parang ang dami yun parang, siyempre kami nag-aano kami ng mga bagong kanta kasi nga 'di ba trending ganon, so yun sasayaw dun, walang kapagurahan minsan ano nga eh, may pinakamatagal namin, 2 oras biruin mo mga 100 songs ba yun o mas higit pa. <chuckles> Siyempre hindi <laughs> kumbaga yung iba, alam mo yung iba kasi parang dahil nga marami na akong na-attendan na ganyan eh, gusto ko nalang sayawin yung mga bago. O kaya siyempre, 'pag pagod ganyan, alam ko yung iba, hindi ko na sinasayaw.
Oo. Grabe kayo alam mo lahat, halos?

Ay hindi, eh. Naabutan ko lang yung mga COD gano'n. Yun na yung alam ko.
Hmm. Ayan. So, 'yun, parang sa gano'ng bagay na 'pag ano, tipon-tipon kami kahit magkakaiba ng edad, so 'yun may pangunahing ano, pinagkakaabalahan.
Maganda naman 'yan, 'yun naman natin kasi pinagkakaabalahan ngayon ng mga tao, yung pagko computer games, eh. Yung mga pamangkin ko nga mga bata sila, meron silang mga kaibigan sa Japan, sa ibang countries na kalaro nila.
Mm. Oo, 'di ba? Oo, kasi ano, eh, parang magkakaroon kayo ng ano, ng komunikasyon.
Tapos kapag sinearch nila sa Facebook ang guwa-gwapo pala. <chuckles>
Mm. <laughs> Parang iba na itong ano, ah, parang hindi na 'ata pagkakaibigan, eh, joke lang. <laughs> Ayan.
Hindi, ano lang naku curious lang sila syempre sa mukha, kung sino ba 'yung kausap nila.
Mm. Ayun. So, ano 'yung mga maliliit na ginagawa niyo na palaging nakakapagpangiti 'pag kayo magkakasama? Bukod do'n sa memes-memes.
Mm. Oo. Ano, kuwentuhan habang nagko-coffee kasi mahilig kami ano, eh, kumain, mga cakes. Kasi dati nung estudyante pa kami, wala kaming pera pambili nun. Eh, ngayon meron nga.
Hmm. Hoy, grabe. Uy, 'di ba, gan'yan, oo, 'pag meron talagang ano, 'di ba, parang heading inner child. Oh di ba, kahit hindi child pero <laughs>
Mm. <laughs> Ganun nga. Tsaka mga ano, lahat ng mga di namin nakakainan dati yun, unti iniisa-isa namin tapos mga damit na gusto namin ano, parang kahit paisa-isa lang.
Mm. Mm. Oh, 'di ba? Maganda 'yan yung parang tinatawag na pagre-reward sa sarili.
Oo.
Hmm.
Kayo ba, ano pa yung mga ginagawa niyo 'pag halimbawa magkakasama kayo?